Ah, entendi. Faz sentido. Exato, mesmo sem saber o que é que vai acontecer, mas a <chuckles>
Então. Então, assim Sim, exatamente. Então, eu odeio
Aham. Aquela sensação de você surpreendido. <chuckles>
Exatamente! Então assim, eu não gosto quando alguém chega para mim e fala: "Nossa, assiste esse filme porque o final é assim". A pessoa não conta o final, mas ela já cria expectativa para que eu fique esperando o final, então não
Uhum. Uhum. Já cria uma expectativa. Exato! Porque, às vezes, a expectativa ou até o que surpreendeu também a a outra pessoa, pode não te surpreender ou até criar uma expectativa maior do que o que seria se fosse naturalmente você assistindo, concorda? <chuckles>
Então. Exatamente. Uhum. Com certeza, exato. E aí eu acho que entra aquela questão de expectativa, e e não expectativa, né? Então, se a tua expectativa tá alta
Hum. Uhum.
então você pode acabar se decepcionando. Então a pessoa chega para mim e fala: "Olha, assiste esse filme porque o final você nunca ia imaginar". Aí eu assisto o filme, eu nem presto atenção no que está acontecendo, porque acontece alguma coisa eu já penso, ah, isso aqui deve ter sido essa pessoa que matou. No fim das contas eu não assisto, porque eu fico pensando no que que pode
Entendi. <chuckles> Uhum. Ah. <giggles> E e exato! Uhum, o Entendo. Ou então, ah, isso não vai ser tão surpreendente quanto o que vem aí no final, que eu já estou sabendo que vai de alguma forma vai surpreender. <giggles>
ser a reviravolta. Sim. Exa exatamente! Então. É.
Então, mas me diz uma coisa, existe algum filme ou alguma série, eh, que aconteceu um plot twist e que, de alguma forma, eh, te marcou? Você falou: "Nossa, esse realmente eu não esperava".
Hum. Sim.